Çoktan çıktı ama tabii, eee, yaşadığın yer, işte biraz eğitim düzeyi, eee, kaynaklara ulaşabilme falan, bunların da etkisi çok büyük, hani, eee, bazen çünkü, üüü, profesyonel yardım, eee, alman gerektiğini içten içe biliyor eb sun ya da bazı insanlar biliyor ama maalesef, eee, bunu almak için koşulları uygun olmuyor ya da kaynakları yetersiz oluyor, maddi manevi, değil mi? Yani, hı
Hı hı, hı hı. Hı hı, hı hı. Hıı. Ha ha. He he. He he. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı, hı hı. Hah, mesela. Hah, bir de mesela, hani, eee, pahalı da oluyor tabii psikolog, psikiyatri seansları. Yani zaten, hani, mesela maddi kaygın varsa açıkçası, bunu senin kaygılı biri yapıyorsa aslında, bir de ona bütçe ayıramıyorsun. Yani bir nevi, yine paradoksal bir durum açıkçası yani. Hani, terapi alamıyorsun, paran yok. Paran olmadığı için de keyfin kaçıyor gibi bir durum var aslında yani. Hı hı.
Ya, evet. Gerçekten. Ya. Seni daha çok kayde <laughs> Aynen, aynen. Ay Terapi ya. Aynen, aynen ya. Bu konu çok ilginç ve, eee, go konuştukça konuştukça, yani değişik açılardan bakıyoruz ama hâlâ da tam bir çıkış bulmuş değiliz anladığım kadarıyla.
Hı hı. Evet, gerçekten öyle. Hıı. Hı hı. Doğru. Ya açıkçası çok da zaten zor. Çünkü insanların her biri birbirinden farklı. Hani rengârenk insanlarız aslında. Hepimizin bir ruh hâli, eee, düşünce yapısı bambaşka olduğu için ister istemez, çeşitli, hani, hepimizin kendine ait, en azından iyi kötü bulduğu bir yol olması bile bir nevi güzel yani. Eee Hı hı.
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Bir yol Evet o zaman kendi yollarımızı kendimiz bulmaya devam.
Kesinlikle.